Share mo naman kung ano 'yung paborito mong ulam na mula sa pamilya mo.
'Yan, so ang paborito ko talagang ulam, uhm, sa amin na niluluto sa pamilya namin 'yung ano 'yung, um, dalawa 'yan, eh, so 'yung isa 'yung, um, ginataang, um, ano 'yon ginataang hipon na merong kalabasa tapos 'yung may ano may, ah, string beans 'yan. Hindi ko alam kung anong tawag do'n sa ulam na 'yun, eh, pero 'yun siya 'yung ginataang may may gata tapos 'yun may hipon, tsaka kalabasa at 'yung string beans, 'yan pinakapaborito ko talaga 'yan. At saka 'yung isa naman ay 'yung, um, inihaw, inihaw dapat siya, ah, inihaw na blue marlin 'yan sobrang sarap, ah, 'di ba, <laughs> 'yun 'yung paborito ko talaga, mm.
Okey. Wow! <sneezes> Oh, nakakagutom naman 'yung ibinahagi mo, ano 'yung kuwento sa likod nung dalawang, ah, paborito mo na 'yan, bakit mo sila nagustuhan?
Mhm. Ayun ayan, so, ano kasi, yung ah, sa bahay kasi namin, hindi kasi ako masyadong mahilig talagang kumain ng, ah, isda, ayan, at saka yung medyo malalangsa yan, hindi ako masyadong mahilig pero yung Blue Marlin, nagustuhan ko talaga siya kasi wala siyang ano eh, masyadong tinik. Nung bata kasi ako, nagka-trauma ata ako eh, kasi, dati natik natinik ako ng isda, ayan, nung kumain ako, tapos eh, ang tagal siyang nawala sa lalamunan ko nung tinik tapos yun simula nun, um, ayoko na talaga nung ano, nung isda, yung mga matitinik na isda kaya alam yan ng mga magulang ko eh, kaya pag may, pag yung ulam siyempre hindi naman pwedeng lagi nalang karne ganyan, pag may ulam na isda, um, may sarili akong ulam, yan, kung yung ulam ng pamilya namin isda meron akong sarili, ayun so ayoko ng matitinik yan, so ayoko na alam na nila yun lagi eh, so yun, pero yung Blue Marlin nagustuhan ko talaga siya kasi hindi naman siya ano eh, matinik eh, as in parang wala siyang tinik ata tapos yun, ah, sobrang sarap kapag inihaw siya tapos yun yung ka-partner niya lagi yung, may gata ah, ginat yung may gatang ano, yung hipon, saka kalabasa ganyan yun sobrang sarap talaga, saka ano, kasi, parang ma a da basta dapat magka-partner siya lagi tapos kasi, dati nagtatrabaho kasi ako sa ibang bansa, pag umuuwi ako ng sa bahay namin yun yung palagi ko talagang hinahanap at saka pinapaluto, yan sa bahay, sobrang sarap kasi niya as in, hindi ko talaga yan ipag-papalit sa ibang ulam. <chuckles>
Bakit? Okey. O Kaya p Pahi Kaya nga ilak Nakaka-takam nga, nakaka lalo na nabanggit mo.
Ah. <laughs>
Proseso ng pagluto na may secret ba, or parang may, ah, pano ba, natural ingredients yung reason kung bakit masarap yung mga niluluto niyong yan?
Hmm. Ah, um, actually hindi ko alam 'no kung paano talaga siya niluluto kasi 'yong nagluluto niyan sa amin 'yong tita ko. Yung tita ko kasi, do'n siya sa amin nakatira kasi wala siyang ano, eh, wala siyang asawa, wala siyang anak, 'yan so, siya talaga 'yong nag-palaki sa amin tapos siya 'yong tagaluto talaga sa ano, sa bahay namin, sobrang sarap no'n mag-luto nung tita ko, eh, um, yon so, 'di ko alam kung anong secret ingredient niya do'n sa mga niluluto niya pero grabe sobrang sarap talaga no'n as in, hindi ko talaga siya parang, nalalasahan ko siya lagi lalo na pag na-aalala ko siya. Kaya pag tinatanong talaga ako kung ano yung, ah, gusto ko talagang ulam lagi pag umuuwi nga kami sa sa ano namin sa bahay namin, kasi sa probinsiya kasi yung bahay namin, eh, medyo malayo, ayon 'pag umuuwi kami or pag pauwi pa lang kami tatanungin kami ng mga magulang namin kung ano ba 'yong ano, gusto mong ah, i lutuin ganyan na ulam para pagdating mo, may pagkain ganyan, tapos 'yon talaga 'yong ano, sinasabi ko talaga lagi so alam na rin nila 'yan eh, na 'yon 'yong papaluto ko, mm.
Hmm. Oo. Sarap naman kasi talaga nung mga nabanggit mo na yun. Bukod diyan, sino ba yung na-aalala mo pagka na kumbaga hindi yung mismo luto sa inyo 'no pero pag nakikita mo yung, yan tsaka yung ah, Blue Marlin yung inihaw na yun sino yung una mong na-aalala may special ba na okasyon, or memorya or tao na talagang ah, nagbigay ng significance dun sa mga ulam na yan?
Mhm. Mm. Mm. Mhm, ang ma-aaalala ko diyan talaga sa ulam na 'yan siyempre 'yong tita ko, kasi siya 'yong nagluluto eh, 'Yong 'yong sa gata, 'yan, 'yong sa may 'yong ginataang hipon 'yan, siya talaga 'yong nagluluto no'n, tapos 'yong sa ihaw naman 'yong gumagawa pala no'n, si daddy. Siya 'yong nag-iihaw nung ah, Blue Marlin, pero mabilis lang naman 'yong gawin eh. Kasi, parang wala na nga 'ata 'yon, hindi ko alam ah, kung mayro'n pa siyang nilalagay do'n pero feeling ko wala asin lang 'ata. So yu ihaw-ihaw tapos kasi, kami nung daddy ko, pag nag-iihaw-ihaw siya nun, merong kasamang beer. So habang nag-iihaw umiinom ng beer oo tapos kasabay nya ako niyan umiinom ng beer, oh eh, 'nong kung ko sabihin sa'yo kung sinasabayan ko siya niyan, pero hindi naman yung sobrang dami. Ayan parang, kasi i me siyempre na ma-mimiss niya ako 'pag uuwi, iyan, tapos okey lang naman sa kanya eh, na umiinom ako eh, kasi alam naman niya 'yon na umiinom ako. So yun, sinasabihan ko siya, na kaming dalawa parang nag-ba-bonding na kami niyan habang nag-iihaw-ihaw siya, nag-aantay kami na maluto iyan iinom kami ng beer
Oo. Okey. Mm. Yan talaga ang nag Oo. Ayan, nakakatuwa naman kasi, ah, kumbaga, alam ah, bonding siya, eh, ng pamilya parang katulad niyan, nag-iihaw 'yong tatay mo, 'yong daddy mo, tapos nag-iinuman ka 'yong dalawa kumbaga alam mo 'yon kumbaga, isa siya sa iba na siyempre usually 'yong tatay ang gusto niyang kainuman 'yong anak niyang lalaki or kung mga sa dati yung mga anak na babae nasa loob ng bahay or sa tradisyonal pero yung nabanggit mo na yan, ah, nakakatuwa, eh, kasi alam mo yun yung habang nag-iihaw may, ah, may ay parang pinagkukuwentuhan alam mo may bonding kayo ga
Hmm. Mm. Oo. Ay oo. Hmm. Mm, tama.
Nagkaroon ba ng pagkakataon na parang ah, nagkaroon ng tagisan sa mga, ah, kamag-anak mo pagdating sa pagluluto ng mga, hindi naman yung specific ng dalawang yun pero sa mga pagkain?
Ay. Tagisan? Wala naman. Kasi, sa amin, pag kunwari may salo-salo, ang ang ah, usually na nangyayari, ah, ayun parang mag-aano lang naman kami eh, yung, ah, potluck ganyan. Tapos, ah, parang sari-sarili kaming magdadala ng kahit ano pe wala naman talagang specific kasi, sa iba't-ibang okasyon iba't-iba rin naman yung mga binibitbit namin, or madalas, dun kami nag, ah, ge-get together dun sa kasi meron kaming mayaman na tito ganyan so dun kapatid ni daddy tapos dun kami lagi sa kanila kasi, pero kasi silang ano eh, um, parang re ah, resort na yun may restaurant ganyan meron silang, ah, um, ano events place yan. So, lagi kami dun sa kanila tapos may cate pero meron naman sila kasing restaurant so may kusina dun so, may taga-luto rin so sila na yung, ah, bahala rin sa pagkain so mayaman kasi sila so parang madalas dun kami na nagce-celebrate, eh, nagkikita-kita simula nung, ah, parang umasenso talaga sila ng grabe. So, hindi na kami masyadong, ah, naghahanda talaga so dun na yung pagkain namin usually, ayun, pero dati, nung dati-dati pa talaga ayun, nag-aano lang kami, parang nag, ah, potluck gano'n 'yon nag-aano lang kami ng kung ano yung ma maiambag namin na ulam ganyan, mm.
Oo. Oh. Te Tuwa naman, kasi, alam mo ’yon, ano ah, talagang malaki ’yong bagay ba sa inyo talaga no'ng pagkain, sa pamilya niyo?
Oo, siyempre, kasi ’di ba, siyempre, malaking bagay naman ’yan eh, kahit sa kaninong pamilya, ’di ba? Kasi do’n, sa pagkain pa lang, ’di ba, preparasyon pa lang, lalo na ’pag sama-sama kayong lahat na nag-preprepare, ’di ba? Bonding na ’yon eh, ’di ba? Parang ano na siya eh, um, sa pagluluto pa lang, um, ’andiyan nag-bobonding na kayo, nag-uusap-usap, tapos pare-parehas busy, ’di ba, 'yong mga gano'n. Tapos pati sa pagkain, hindi ’yan nawawala, eh. ’Di ba, mas masarap 'yong kwentuhan, 'pag merong pagkain, sa harap, ’di ba, yong ganyan.
Oo. And. Totoo, totoo ’yan, at nabanggit mo nga rin katulad niyan, ah, 'yong pag-iihaw tatay mo. Sa totoo lang, ah, nakaka-relate din ako, kasi, ganyan din kami no’ng tatay ko no'ng, ah, kumbaga nabubuhay pa siya, siya 'yong nagturo sa akin kung tips ng pagluluto na, ay, pag-iihaw lalo na extra kasi me minsan tricky siya dahil nga naka-foil siya and nakakatuwa kasi ano ’yong mga simpleng ganyan na ultimo, ah, pagluluto ganyan, may naipapasa sa'yo. Ah, hindi na siya aral eh, kundi parang tradisyon ng pamilya na talagang na sa inyo and nabanggit mo nga na kumakain kayo ng sama-sama ng mga kamag-anak mo, lalo na ’pag nag-aaya ba ’yong tiyuhin mo na medyo, ah, naka-angat at may restaurant so, hindi lahat ng tao kumbaga, ah, nakakaranas ng ganyan kasi, kumbaga, alam mo ’yon, nagkakaroon ng family issue. And as much as possible, eh, nagsasama-sama kayo para sabay-sabay kumain, nagsasalo-salo kayo para magkita-kita at magkamustahan.
Mm. Mm. Ah. Mhm. Mm, tama. Mm. Tama. Mm. Mm. Mm, tama. Hmm. Tama, gano'n na nga, 'yung nangyayari. Napakahalaga talaga ng pagkain talaga kahit, ah, anong okasyon, 'di ba? Siyempre present talaga 'yan 'yan kaya napakaimportante talaga niyan.
Pero sa'yo ba meron ka bang bukod do'n sa dalawang paborito mo na 'yun, meron ka bang comfort food na talagang pag niluto ng tiyahin mo, ng magulang mo, eh, talagang alam mo 'yun, 'yung kahit may sakit ka parang gumagaan 'yung moood mo or ah, kahit papaano kung sabihin natin ito 'yung usual, eh, pagka broken hearted ka or may dinadamdam ka, ah, alam mo, parang nakakalimutan mo at talagang, ah, ang laking tulong.
Mm. Hmm. Oo, hmm. Ah. Oh, wala na ako do'n sa bahay namin 'yan tapos may asawa na ako. So siguro 'yung, ah, gusto kong niluluto naman no'ng asawa ko ngayon kasi siya 'yung magaling sa amin magluto, eh, ako kasi hindi naman talaga ako natuto talaga magluto, 'yan, tagakain lang talaga. So ang masasabi kong, ah, paborito kong niluluto niya 'yung sinigang 'yan, so gusto ko talaga siya, lalo na pag, ah, naghahanap talaga ako ng may sabaw mainit 'yan, so sinigang talaga di ba, parang, ah, paborito naman talaga 'yung sinigang di ba, ng mga Pilipino. So 'yun, gustong-gusto ko talaga 'yung sinigang niya lalo na pag, ah, malamig 'yung panahon, umuulan 'yan, so 'yun talaga 'yung kini-crave ko lagi at saka pag pagod din ako, parang mas gusto ko kasi 'yung may sabaw, eh. Kaya 'yun sinigang talaga 'yung gusto ko na maasim 'yan maasim talaga na sinigang, tapos 'yung ano, alam mo 'yung sinigang na, ah, ginagamitan ng, ah, gabi 'yan para mas malapot 'yun, 'yun 'yung gusto ko, eh, medyo malapot talaga 'yung sabaw niya hindi 'yung ano, ah, medyo ano, basta malapot 'yung gusto ko, eh, 'yun so gabi dapat 'yung ginagamit, pa gabi daw 'yung pampalapot, eh, sabi nila.
Hmm. Ah. Oo. Oo. Oo. Totoo, oo, oo, totoo yan. Dami talaga, eh bukod doon ah ikaw ba ah nabanggit mo na hindi ka nga kumbaga natuto talaga din magluto ah, paano mo naman maipapasa sa pamilya mo sa mga ano yung ganyang tradisyon ng pamilya niyo na talaga sama-sama kumain at kumbaga alam mo ah magkaroon ng bonding sa pagkain?
Ah. Mhm. Ay 'yon so ano kasi siyempre may sarili na akong pamilya so ina inaano ko talaga sa amin may rule talaga kami na dapat sama-sama talaga kaming kumain. Kahit ah, sa ano lang sa dinner lang ganyan, so dapat talaga sama-sama kami. Kasi 'di 'ba mas maganda 'yong sama-samang kumain kasi ano rin ano rin 'yon oras din 'yon para sa bonding 'di 'ba yung na na na nakakapag-usap-usap yung pamilya kung ano yung nangyari sa buong araw yung mga ganun. Kasi 'di 'ba nakakamusta mo yung mga bata ganyan kung kamusta yung school so parang ano siya eh dapat parte siya nung uhm araw ng pamilya para sakin ah para importante siya kasi habang kumakain ayan dyan dapat nag-usap-usap ay at saka malungkot kasi kapag mag-isa ka lang kumakain parang mas maganda yung may kasama ka talaga. Para may konting tsikahan ganyan 'di ba mas ano mas ah mas parang nakakagaan na kasi yung ganun eh yung medyo may konting usapan 'di ba yung hindi yung kakain lang tapos tapos na yung ganun. <chuckles> Dapat may konting nga tsika-tsika para naman na ano mas ah magana yung pagkain, ganun.
Oo, oo. Totoo 'yan at kumbaga mas nararamdaman ng mga bata 'yong connection sa inyo at the same time eh, ah kumbaga nagiging alam mo nararamdaman nila 'yong pagmamahal at the same time 'yong ah paano ba 'yong nakumpleto 'yong pamilya niya 'yong ganon. So may mga ganong bata na parang malungkot kasi hindi man lang sila sinasabayan kumain ng magulang nila.
Mhm. Mhm. Totoo 'di 'ba. Mhm. Totoo yung mga ganyan. So, 'yon mahalaga talaga gusto ko yung ganun eh yung ano talaga sama-samang kumain kasi isa yan sa ano eh yung parang tradisyon talaga ng pamilyang Pilipino 'di 'ba 'yong sama-samang kumain 'di 'ba. Actually kami nung mga bata pa kami lagi talaga kami sama-sama kahit yung, kahit may trabaho yung mga magulang ko uuwi talaga sila sa lunch time ganyan, tapos sa dinner din nag-aantayan talaga kami bago kumain kasi dapat ah buo talaga kaming lahat iyan. Para naman 'di ba parang ano eh basta parte na siya nung araw talaga namin.
Oo. Nakakatuwa nung yung mga ibinahagi mo kasi ah kumbaga hindi lahat talaga yun uulitin ko eh may pribilehiyo na kumbaga magsama-sama at magkaroon ng salo-salo kasama mga pamilya <breath> at kamag-anakan nila at isa pa dun eh nakakatuwa yung ibinahagi mo talagang ah gumagawa ka ng paraan kayo ng asawa mo na samahan yung mga anak niyo na kumain sa hapag-kainan at gumawa ng bagong, tawag dito tradisyon. Ayan, maraming salamat sa ibinahagi mo.
Oo. Mhm. Ayan maraming salamat din sayo ah sa susunod muli. Paalam.